Heeh, aku karena tipe orang yang lebih, apa ya, suka nonton ketimbang baca gitu ya
Iya. Mhm. Oh, iya.
itu nonton Marvel itu yang sudah dijadikan film, kayak berasa puas banget karena ya efek-efeknya apalagi ya, kalau misalkan kita kan, misal novel atau apa, itu kan cenderung bercerita gitu ya heeh, jadi kayak kata-kata gitu ya, tapi kalau misalkan, eee, komik Marvel itu kan kita di, apa, kasih suguhan efek-efek atau, apa yang memang kita kayak, eee, terbawa suasananya gitu loh, kayak suara terus, eee, efek apa, semburan atau apa, gitu kan, jadi kalau misalkan di film itu aku ngerasa puas.
Mhm. Mhm. Wah. Iya iya. Mhm? Iya. Mhm. Mhm? Mhm. Iya, bener. Iya. Mmm, bener bener bener. Mhm?